Ey, oye, qué onda, qué bueno que te veo, mira, traigo un temita aquí que, ya tengo rato que ando cargando con con esto y yo creo que tú me puedes dar me puedes dar rumbo, me puedes dar norte, eh, ahí tengo un muy buen amigo mío, muy buena de de de toda la vida, eh, desde chamacos, este, pues, primaria, secundaria y eso y y como dicen por ahí, compañero de parrandas y de muchas historias, pero últimamente, no sé, pues, eh, él el año pasado, este, sus padres fallecieron por pri primero su mamá
Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú.
y y al tiempo bueno, su mamá falleció en diciembre y y en ene y en agosto, este, falleció su su papá el año pasado, en diciembre del 2023, su mamá y en agosto del 2024, su papá. Este, eh eh, el he hemos visto últimamente y el que me lo comentó, otro que últimamente se la lleva con él, que se la lleva tomando mucho, pues, mucho t toma tomando mucho, incluso también, este, pues, se la lleva, pues buscando mujeres en en las cantinas, en los bares y hombre casado de ya casi 20 años, y y con hijos también grandes, eh, en preparatoria, pero una vez <clears throat> yo salí a dar un café, fui a un con café con él y y como que me dio a entender, como que se sobre todo cuando murió su bueno, los 2 los 2 le pegó, pero, este, como que se está refugiando en el alcohol, debido a la situación con la que pasó, pero te soy honesto, no supe cómo decirle, eh, ahorita estoy así abrumado, me estoy, ah ah, desahogando un poquito contigo, ¿qué me puedes decir cómo có cómo puedo abrir ese c cómo puedo, como dicen coloquialmente: "pelar esa cebolla" o o o o abrir ese caparazón?
Ujú. Sí. Ujú. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Mm. Sí. Ujú. Mira, primero, pues, lamento muchísimo que tu amigo esté pasando por esta situación y, pues, también quiero que sepas, que tu actitud como amigo, pues, la verdad, es muy honesta y es muy leal, y te felicito, o sea, te felicito por preocuparte por tu amigo, ahora, si él está refugiándose en el alcohol, bueno, es es una situación que probable, muy probablemente no sea por la causa específica de de la muerte, ¿no?, de sus padres, que sí es muy doloroso, pero tú sabes que ya si si él es una persona que ya tiene, incluso una familia grande y todo, el caso aquí es que, él trae algún problema que ya viene arrastrando desde tiempo atrás. Ahora, sería muy bueno que se pudiera sentar contigo y platicar, pero, si tú no tienes las herramientas para hablar sobre el alcoholismo, yo te recomendaría, que buscaras apoyo en algún grupo de la AA, para hablar de ese tema y que te supieran asesorar ellos, y también, te recomendaría que lo acompañaras a asistir a un grupo de la AA, ¿cómo ves a tu amigo en, este en esta dinámica?, ¿han hablado, o tú sabes si él antes había tomado, eh, por temporadas, cuando era joven? O sea, ¿le le ha gustado el el alcohol desde joven?
Gracias. Ujú. Ah. Ujú. Pues mira, te te te soy honesto, primero te agradezco eso ya que me tú dijiste, pues s sí, a lo mejor tengo que ir a a un lugar para, pues, para asesorarme y prepararme bien para para para ir bien documentado, pero respondiendo a tu pregunta, sí, pues, a ahora sí que de chamacos, de hecho, él y yo fuimos compañeros de muchas parrandas, ¿no?, muchas historias, este, y perdón que lo diga, pues, de muchas borracheras, ¿no?, yo también, este, pues, bebíamos bebíamos bastante, yo ya tengo muchos años, ya tengo cerca de 15 años que que no pruebo el alcohol, eh, entonces, eh, pero él siguió, pues, e en ese estilo de vida, por así decirlo
Sí. Ujú.
y y incluso él como que se agüitó, cuando como que él sintió una especie de luto, ¿no?, de pérdida "Híjole, mi mi mi compañero, eh, de 1000 batallas, este, se retiró, ¿no?, de las del del campo de juego", y y sí, como yo en su momento me lo me lo dijo, y y y de la bola, yo soy el que más me llevo con él, y sigue y y algunos se siguen juntando y y van y juegan básquetbol y todo, y después de los juegos se echan sus cervezas, pero algunos amigos ya están viendo que que las toma otros se echan sus cervezas, me refiero a lo mejor un seisito o 8, 10 botes y lo que ven que bebe él, pues sí, es de es demasiado, digamos, son cantidades industriales por ponerlo en un contexto.
Ujú, ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Mm. Ujú, ujú.
Entonces, sí, él sí le gusta mucho.
Mira ujú, ahora yo quisiera preguntarte, eh, ¿si en alguna ocasión él ha intentado de dejar el el alcohol?, ¿O tú has sabido que lo ha intentado? ¿O su familia te ha platicado que ya ellos han hablado de este tema, o sea, su familia cercana, la esposa, los hijos? ¿o no o no, nadie se atreve a decirle?
Como que nadie supe que la esposa estuvo yendo a, este, a a y creo que ella hay un grupo para los familiares de los de AA, a la Ándale, ándale, ándale, ah ah, este, creo que la la la la la mujer, este, estuvo yendo ahí y y incluso ella, derivado de esos comportamientos que él tiene, la mujer, en algunas ocasiones, no 1, ni 2, en algunas ocasiones, pues, ya lo ha corrido de la casa, ¿no?, y él y él se va a la casa de sus padres y se queda 2, tres meses, pero en esos 2, tres meses como que, um. "Ah, me voy a calmar", no, haga de cuenta que, eh, de cuenta que estoy en Disneylandia, es fiesta, ¿no?, pues, más excesos, más todo y ya después, como que se cansa de eso, y regresa regresa a a allá a su casa y se calma, digamos 1 semana, 2 semanas, pero ya para la tercer semana, pues, ya vuelve las andadas, ¿no?
Sí, se llama Al-Anon, Al-Anon, ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Fíjate que, esa situación, pues, ya es una adicción, tiene todos los tintes de una adicción severa, y bueno, te voy a comentar que si él no pide tu ayuda, tú no tienes por qué, eh, dársela, o sea, el el lamentablemente, el alcoholismo así es, si no te pide él ayuda, si no reconoce que está en ese problema, entonces y tú insistes, eh, lo que va a pasar es que él va a a comenzar a rechazar tu amistad a que v va a decir: "Ya me va a empezar otra vez a molestar", y es que la adicción es una enfermedad el alcohol es una enfermedad muy muy fuerte, y y, pues, solamente los grupos especializados, ahora la familia, si ya está recurriendo a Al-Anon, es lo mejor que pueden hacer, y mira, ellos necesitan mucho amor, eh, no sé, por alguna razón tienen una falta de de autoestima, pues, muy muy fuerte y se refugian en el alcohol porque es lo que los hace como sacar esa parte de de superhombres o de graciosos, o de es ocurrentes, y la verdad es que en el fondo en el fondo, pues, oh, necesita cariño o necesita que lo escuchen, pero no que lo juzguen, no sé si no sé si me doy a entender.
Hijuela. Ujú. Ujú. No, totalmente, totalmente y y oye, me me queda claro a algo que que tú me dices y y me hace sentido de lo que si si él no me está pidiendo u un un un el consejo y si, yo se lo llego a dar, o en el afán de de ayudarle, sí lo puede tomar a mal y sí, a lo mejor, puede haber una una especie de ruptura, por así decirlo, la e e en la en la relación, más allá de que mi intención es buena, pero, eh, mm, ¿cómo yo le puedo hacer?, digo, porque pues u e es es es un amigo que estimo bastante, digo, nos conocemos más de hace más de 30 años, este, y cómo yo le puedo con no sé si, o como tú dijiste a lo mejor con una especie como como cariño, ¿no?, o amor, no sé, de amigo, eh, demostrarle que se siente, no sé, querido para que, no sé, recapacite o o o o co o o o o que llegue a decir, o se abra para que me diga: "Oye, esta es mi situación, a lo mejor, no aguanto" y, a lo mejor, yo referirlo o encausarle, y, ¿por qué no, acompañarlo? Yo no tengo empacho en ir a a un grupo con él a acompañarlo para que sienta, ¿no?, una especie, ¿no?, de apoyo. ¿Cómo crees que podría hacer? ¿Se se se podrá hacer algo así?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Ujú. Yo creo que tú estás dando la respuesta correcta, como es. Lo primero, pues, es hacerle saber que va a seguir siendo tu amigo y que tú estás para acompañarlo en el camino que él elija. Así, bueno, no sé, no sé si realmente e eso lo puedas hacer, pero pero de acompañarlo, pero sí se lo puedes decir, que tu intención es acompañarlo, pero no quisieras verlo terminar su vida, pues, deteriorado, porque tú sabes que el alcohol, los o órganos internos comienzan, aparte del cerebro, a deteriorarse terriblemente, ¿no?, entonces lo le puedes decir: "Pues, es que yo soy tu a yo te estimo, te quiero, de verdad, como hermano, pero siento muy mal ver cómo cómo estás así, pues, te te vas a acabar, ¿no?, te vas a ir y y yo voy a estar adolorido porque no pude hacer nada, entonces, lo que quiero es que me acompañes a a 1 o 2 o 3 charlas de la AA", y buscar un grupo que le porque también hay que buscar el grupo adecuado, uno en el que se sienta cómodo, en el que no le presionen hablar, nada más va a ir a escuchar va a ir a escuchar y y y tal vez si va contigo, pues, ya siente como no se siente solo porque porque, luego también no reconocen. no reconocen que tienen la adicción, entonces luego dicen: "No, es que lo mío, yo lo controlo, yo lo voy a controlar".
Claro. Ajá. Sí, cuando que cuando cuando quiero, lo dejo algo así, la clásica, eh, es uno
Exactamente, ¿eso lo dice tu amigo?
Sí sí sí sí, lo ha dicho en su momento. Sí, se lo he escuchado: "Ah, que que que que que cuando yo quiera voy a dejar de tomar, pero ahorita no quiero", <laughs> entonces, eh, pero sí sí sí lo ha dicho. Y ¿sabes qué?, ahorita que dijiste deterioro, sí, lo he visto más lo he visto más hinchado. Creo que hasta ya t empezó a tener problemas como con la gota, creo. Empezó a tener problemas. Lo veo hinchado le la cara se la veo hinchada así la la abajo, eh, e en los párpados también abajo los
Ujú. Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Es que ya los riñones a la mejor empieza con los riñones, el hígado, es muy triste y es muy sí.
Como que está reteniendo líquidos.
Sí, y bueno, este, pues igual no le haría ningún daño darse una revisadita con el médico, ¿no?, aunque también eso luego les da susto y luego del susto es un pretexto para beber. Y pues, es que la la situación sí es complicada de tu amigo, pero yo creo que lo que primero necesita es saber que cuenta contigo, porque se sienten indeseables ellos después de que ya pasaron sus parrandas cuando vuelven otra vez a la realidad, se sienten asquerosos, se sienten indeseables, se sienten que no van a poder y vuelven otra vez a la a la misma, ¿no?, a la misma cantaleta. Seguramente ha tenido pleitazos con su mujer y todo eso se lo llevan en el corazón. Ahora, si ve que tú, a pesar de todo, lo estás escuchando y estás, no juzgándolo, no regañándolo, pues, a la mejor contigo puede puede asistir a estos grupos o puede buscar, no sé, algo como un centro de adicciones o no sé, a algo puede suceder, ¿no?, tu amistad va a ser como algo muy fuerte de lo que él se puede sostener.
Ujú. Sí. Sí, oye Sí. Claro. Sí. Así es, pues, eso voy a hacer, eh, demostrarle que ah, ahí va a estar mi amistad. Gracias por lo que me dices ahora en la semana le voy pues, le voy a hablar. Le voy a mandar un mensajito para ir a echarse un café y mostrarle que ahí estaré para él. Muchas gracias.
Por nada. Hasta pronto.